Hmm, actually wala eh, kaya siguro din talagang alam mo yung naiipon 'di ba? Kasi nga wala kang hindi ko siya nailalabas from time to time, kasi parang lagi kong ang thinking ko kasi 'no kapag ka binaha shinare mo 'yan sa ibang tao o kaya sa mga friends mo eh, parang hindi rin naman masosolusyunan kasi parang ikaw dapat susum sumusu nag-sosolusyon n'yan eh. Kasi may sari-sarili din silang problema eh, tapos magdadagdag ka pa, 'di ba? Yun yung nagiging thinking ko na, "Ano ba 'yan, nakakadagdag ka pa sa problema ng iba, isipin pa nila yung kung pa'nong solusyon yung sa problema mo eh, ikaw nga eh." 'Di ba? Yung mga ganun. So, kaya din siguro talagang naiipon.
Mm. Oo. Oo. Mm, totoo. Totoo, pero mm.